Mais oui, c'est c'était c'était le moyen-âge.
Beh, c'était littéralement des gens qui les ont fait à la main en fait.
<chuckles> C'est incroyable.
Tu t'imagines câbler une barrette de RAM à la main en fait avec des avec des gates, heu, nord et or et indes et des trucs comme ça. Enfin, pardon, il y en avait 4 différentes, le truc il faisait, heu, 50 cm sur 50 cm pour une barrette de RAM qui faisait, heu, 2 KO je crois, l'équivalent de 2 KO un truc comme ça. Ts pardon? <chuckles>
<chuckles> C'est incroyable, hein, c'est un <chuckles> C'est incroyable, c'est incroyable.
Et là et maintenant dans ton pc tu as des barrettes elles font 128 quoi donc heu giga.
Non, mais juste dans ton téléphone.